Mhm. Okay, also so 'ne ganz einfache Regel, die du machen kannst, ist auf jeden Fall, dass du dir so Zeitlimits setzt und da auch eben bestimmte Nutzungszeiten, also das du dir sagst zum Beispiel: „Okay, morgens nach dem Aufstehen, da greife ich nicht erst zum Handy, öffne die App und schaue da erstmal auf Xing und andere, äh, Plattformen”, sondern, ähm, lässt das erstmal komplett aus. Vielleicht sogar im Flugmodus, du gehst dich dann erstmal waschen, machst Frühstück, also halt deine, äh, Routinen, die du da hast. Dann vielleicht erst, äh, wenn du dabei bist, nach'm Frühstück dann kannst du erstmal dein Handy, sage ich mal aufmachen und da reinschauen, oder auf deinen PC und genauso, auch zum Beispiel in der Mittagszeit, dass du dir bewusst, mal so 'ne 1/2 Stunde bis Stunde Mittagspause, komplett ohne Social Media gönnst, und dann nur das Mittagessen genießt oder mit Kollegen dich austauscht, vielleicht auch gerne mal so 'n Spaziergang machst, frische Luft schnappst, ne?
Okay. Ja. Mhm. Ja, dass du denken also, du du m meinst das Thema auch, Strukturieren des Tages, richtig?